هو أنا الصراحة كنت عايزك تفيدني كدا لو ف يعني أنا ال عندي موضوع إن إن الواحد يمارس الرياضة مع الشُّغل دي، آآ دايمًا ب باكون عايز أبتدي فيها وباكسِّل، خصوصًا إن أنا شُغلي كُلّه قعدة مكتب، ففكرة الرياضة المفروض إن هي حاجة أساسية مش مش رفاهية يعني، فأنا يعني هو الموضوع ده شاغلني شاغلني بقى له فترة، وعايز آخُد فيه فعلًا خطوات عملية يعني.
أكيد طبعًا أنا معاك يعني وهاساعدك، وعارف إن الموضوع ده ممكن يكون عامل لك شوية توتر وقلق كده، بس يعني احكِ لي يعني إمتى بدأت تحِسّ إن الشُّغل بياخد كُلّ وقتك، وما بقتيش قادر تتمرن؟ قُل لي أكتر كده إيه اللي أنت حاسِس بيه.
هو أنا الصراحة يعني أنا أنا فكرة كنت أنا أصلًا كُنت أنا شغال شُغل موقع آآ في ال الهندسة المدني وكدا، وف ما كُنتِش حاسِس بأزمة أوي ل لموضوع الرياضة يعني، لإني كنت بانزِل مواقع وباطلَع عِمارات وبانزِل، فكان في حركة كتير في يومي يعني، ف ما كُنتِش حاسِس أوي إن ال موضوع ال الرياضة دا أساسي أو مُهم، خصوصًا إن أنا في في حركة في يومي، إنما بعد بَقى ما نقلت المجال الجديد اللي آه، مج نقلت لمجال الجديد اللي هو كُلّه قعدة على الجهاز، فطبعًا بَقى مع الوقت الواحد بَقى يعني بدأ يكتشف إن <chuckles> إن هو بيزيد في الوزن، وآآ وطبعًا فكرة عدم الحركة يعني دي بت يعني غير ال غير الزيادة في الوزن أصلًا غالبًا بتسبب أمراض يعني، مع الوقت ومع ال موضوع ال الف الفقرات وكده يعني، يعني دا باسمَع عنه وفكرة إن آه.
أيوه، أيوه. فعلًا، آه. أنا معاك، يعني بصراحة أنا معاك يعني، وحاسس بيك جدًا يعني إن أنت عايز ت يعني تاخد جزء من وقتك كده تتمرّن فيه عشان خاطر ما تحسّش بقى إن أنت ابتدى وزنك يزيد أو كده. ودي حاجة كويسة فيك إن أنت عايز تاخد خطوة إيجابية لده. وما تقلقش يعني إن الموضوع بقى إن أنت يعني مش عارف تُوفَّق بين الشغل والتمرين، ده موضوع طبيعي جدًا وبيحصَل مع ناس كتير، وحلّه سهل وبسيط، يعني مش عايزك تقلَق من كده. بس عايز أعرف كده، هل المشكلة الأساسية عندك هي الوقت؟ إن أنت ما عندكش وقت؟ والّا إن الطاقة بتاعتك بتخلَص بقى بعد يوم شغل طويل وما بتبقاش قادر أصلًا إن أنت ترُوح تتمرّن؟
هو الصراحة ال الوقت يعني أنا ف ما أظنش إن هو الوقت المقياس ال الأوحد لإني طالَما حطّيت الحاجة في وقتي، أظن هاحاول أوجِد لها مساحة يعني، بس أنا ال الفكرة عندي في الخطوات الكتير اللي لو الواحد فكر يرُوح الgym يعني فكرة إن أنا مثلًا هاحاول يعني من الحاجات اللي بتيجي في دماغي فكرة إن أنا هاحاول ألاقي إن أنا لازم أ أبقى في هدوم مخص مخصوصة بالgym طَب لازم تتغسل كلّ يوم، لأ، مش عارف إيه. يعني دي من الحاجات اللي الواحد اللي هو بيقعُد يفكّر فيها. بل بالعكس يعني أنا حاولت مثلًا مَرَّة أنا عندي نسيبي كابتن في gym أصلًا فالمفروض <laughs> وكان قال لي يعني، كان قال لي حتى فكرة آه، فكرة الاشتراك حتى إن أنا أرُوح في الgym اللي هو فيه أصلًا، هو يعني هيبقى حاجة بسيطة على قد اشتراك الgym بس وآآ أآ يعني وهو هيتابع معايا. بس برضه الواحد اللي هو بيحُط في دماغه حاجات كتير لأ، طَب أنا ما عنديش وقت. طَب أنا مش عارف إيه. طَب أنا مش عارف هارُوح إمتى لإن أنا أنا برضه شُغلي حاليًا يعني بين بين محافظتين 3 أيام و3 أيام ف فالتنقلات الكتير دي برضه ساعات بتكسّل الواحد يعني.
كويس جدًا. امم، دي حاجة ممتازة كمان. آه، فاهمك طبعًا، وحاسس اللخبطة اللي أنت حاسس بيها ما بين إن أنت عايز تشوف وقت للتمرين، وفي نفس الوقت عايز تجهز حاجات كمان إن أنت ترُوح بيها. الموضوع ده شكله عامل لك كده ارتباك شوية، ومش عارف تضبطه إزاي. طيب احكِ لي كده يعني، قُل لي إيه شكل يومك العادي، و وفين في يومك بتحس إن الرياضة ممكن تتحط في اليوم ده ويبقى ليها مكان يعني؟
هو أنا الصراحة يعني آآ نظرتي السطحيّة ما ما تعمقتش أوي في الموضوع، بس شايف إن هي هتبقى في آخر اليوم. آآ بحيث إن الواحد بيحاول يعني أنا عندي في 3 أيّام باكون في الشغل و3 أيّام من البيت. فال3 أيّام اللي من البيت دول باكون أنا شايف إن هُم ده ممكن يتعمل فيهم حاجات كتير، بس هو لو أنا صحيت فيهم بدري اللي هو باكون حاطط الحبّة اللي في الأوّل دول اللي بيبقوا للشغل بتوع التركيز وكده يعني. وي وبتوع الشغل بقى بتبقى فكرة إن أنا أصلًا م على على سفر فباكون عايز أنام فابقى كده يعني.
آه. آه، فاهمك، يعني أنت حاطط 3 أيام يعني في دماغك كده إن أنت ممكن تحط فيهم ميعاد للتمرين. طَب أنت حاولت يعني بما إنك يعني ممكن إن أنت تلاقي وقت كده، هل حاولت إن أنت تحجز ميعاد التمرين ده مثلًا في الجدول بتاع يومك أو الأسبوع حتى، وتحطه كميعاد رسمي كده إن أنت ترتبط بيه أو يبقى في يومك، حاولت تعمل حلول يعني عشان تحط التمرين في يومك؟
آه. هو أنا ي فكرة إن تقريبًا معظم الأيام الأساسية بتبقى مثلًا 3 أيام، فأنا باقول مش هاعرف أضبط ال3 أيام مثلًا اللي هو سبت، حد، اتنين أو حد، تلات، خميس. فباقول كده مش هاروح مثلًا إلّا يومي
إمم.
ن فاللي هم نُص الأسبوع التاني مثلًا 3 أيام فهاروح منهم يومين. فلأ كده مش هينفع. اللي هو ب يقعُد ب باقعُد أكبَّر الموضوع في دماغي بحيث في الآخِر أصلًا باكتشف إن أنا فعلًا يعني زي ما أنت بتقول كدا لأ، أنا أصلًا ما رُحتش قَدِّمت ولا رُحت مثلًا جرّبت إن أنا أع
فاهمك، آه. يعني واضح إن أنت ب بتتردِّد كمان.
وأشوف هل فعلًا الموضوع هيمشي والّا لأ. آه، يعني أنا م من من كُتر التفكير ما ما خدتش الخطوة الفعلية وشُفت هي فعلًا هي الموضوع هيمشي معايا والّا مش هيمشي أصلًا يعني.
آه. فاهمك طبعًا وحاسس بيك، وحاسس بالتردُّد اللي أنت فيه، إن أنت يعني محتار بقى إن أنت هتتمرّن يومين، لأ الموضوع مش هينفع معاك. يعني وده برضه يعني عايز أقول لك إن هو طبيعي، في ناس كتير ما يعني ما بتعرفش تاخُد القرار ده، مش معاك لوحدك يعني. طيب بس عايز أعرف منّك حاجة كده، أنت إيه اللي هيشجّعك أصلًا إن أنت تتمرّن؟ هل إن أنت تحتفظ بشكلك وإن أنت مثلًا تِخِس زي ما أنت بتقول والّا إن يبقى في صِحّة معاك ونشاط رياضي على طول والّا مثلًا إن أنت تِهرَب من ضغوط معيّنة وتبتدي إن التمرين ده يبقى في يومك كده وإن هو مثلًا يخلّيك أحسن وصِحّتك النفسيّة أحسن كمان؟
هو أنا يعني أهو م موضوع الوزن بالنسبة لي م مش أزمة أوي، وإن كان برضه الواحد بيفكّر فيه أكيد يعني، بس هو زي ما أنت بتقول كده، أظُن فكرة إن الواحد يخرّج أي طاقة سلبية إن هو يشحن يومه، إن هو ي يبتدي يوم جديد أو كده بطاقة جديدة. وفكرة ال أل بالنسبة لي أكتر حاجة مهمة آآ موضوع الوقاية، يعني فكرة إن إن هو ما في أمراض بتيجي من كتر القعدة دي من وما فيش حركة، دي بالنسبة لي أكبر حافز ممكن يخلّيني أتحرّك، وما أعرفش يعني حتّى لو ما اتحرّكتش برضه.
فعلًا آه. جميل جدًا. طيب، دي حاجة جميلة أوي، يعني إن أنت حاطِط في دماغك كمان الفوايد اللي هتيجي لك من ورا الرياضة وإن أنت حاطِطها يعني قُدّامك، ده شيء إيجابي وكويس جدًا على فكرة. طَب خلّيني أقول لك إن التمرين مش لازم يكون طويل، يعني واضح إن أنت عندك مشكلة مثلًا في الوقت أو متردِّد بسبب الوقت هينفع والّا لأ، فيعني التمرين مش لازم يكون وقته طويل، يعني 20 دقيقة في اليوم بس كفاية وممكن يكونوا أحسن من ساعة م يعني في الأسبوع. يعني لو خدت 20 دقيقة كل يوم، أحسن ما تاخُد ساعة واحدة بس في الأسبوع، أو تاخُد مرّتين في اليوم زي مرّتين في الأسبوع زي ما أنت بتقول. يعني جرّبت تعمل حاجة زي كده إن أنت تاخُد مثلًا تمارين حتّى لو في البيت لمُدّة 20 دقيقة مثلًا؟
آه. هو أنا أنا نزّلت أبلكيشنات بتاعة ال التمارين بتاعة البيت، بس هو تقريبًا بدأت يوم واحد أو يومين وما ما كملتش يعني.
آه، طيب، وممكن كمان تختار نوع رياضة يناسب الطاقة بتاعتك، يعني مثلًا زي إمم، ممكن تنزِل تتمشّى مشْي سريع، ممكن تعمل تمارين برضو aerobics خفيفة كده في البيت، يعني مش لازم تنزِل gym في الأول. لو بعد كده الموضوع عجبك ولقيته تمام وجايب معاك نتيجة، هتتشجّع أكتر إن أنت تنزل الgym، يعني إيه رأيك في الموضوع ده؟
هو آه، أنا الصراحة يعني فكرة، آه فعلًا الواحد ممكن يبتديها بحيث ما يحطّش الحواجز كلّها إن هو لأ لازم يرُوح الgym وارتباطاته بالgym وال إن وإن الدنيا هناك وهيبقى شكلي عامل إزاي وهاعمل إيه. فممكن فعلًا فكرة إن الواحد يبتديها مع نفْسه لحد ما ياخد الدُّفعة بتاعة الgym آآ أظن حل حل وسَط يعني كويّس و وهيساعدني الصراحة إن أنا أ أكسَر الحاجز بتاع الgym يعني. فشايفه إلى حدٍ ما آه.
بالضبط كده، حاول آه، يعني حاول تبدأ صغيّر كده وتثبِّت عادة واحدة معاك، يعني حتى زي ما قُلنا كده لو 20 دقيقة كده يعني كلّ يوم هتبقى كويسة معاك وهتكسَر كده التراخي بتاعك، وهتخلّي اليوم بتاعك أحسَن. ولو يومك تقيل خلّي التمرين خفيف برضه، يعني مش لازم 20 دقيقة، ابتدي يا سيدي ب10 دقايق، رُبع ساعة، وكمّل ويعني واستمِر عشان تبقى عادة معاك مرتبِطة وتكمل ويبقى التمرين معاك جزء من يومك أساسي يعني.
تمام والله يعني هاحاول فعلًا أعمل الموضوع ده، فكرة إن الواحد يثبِّت آآ، يثبِّت وقت معيّن آآ هي يعني حتى هيبقى لو ما لو أنا ما عملتوش فهابقى قافش قافش نَفْسي إن أنا ما عملتوش في الوقت ده فمع الوقت هتيجي يعني. ف مُستبشِر آه يعني ممكن مستبشِر خير بالموضوع ده، إن الواحد فعلًا ممكن ياخد الخطوة ال اللي تشجّعه وبعد كده ينزل الgym اللي هي تخلّي عنده العادات ال الرياضية دي تبقى ثابتة يعني إن شاء الله.
أتمنى إن العادات دي كده تبقى معاك وتدّيك صحّة نفسيّة أحسن وتبقى كويسة ليك يعني.
أكيد إن شاء الله، وأنا هاجرّب وإن شاء الله إن شاء الله يعني ت <chuckles> تؤتِي ثمارها زي ما بيقولوا يعني. ربنا ييّسر يعني، ومتشكّر جدًا ليك بجد على ال <chuckles> النصايح دي يعني. تسلَم.
إن شاء الله. العفو على إيه؟ أنا موجود علشانك في أي وقت، عشان أقَدِّم لك كلّ الدعم.